え、はい。
ジャガイモつかなんかを作ったんだけど、学校では。うん。
ああ、なるほど。へえ、私はさつまいもと、じゃがいもと、田植えもしたことありますね。なんそうなんですよ、田植え。うん、そうです。近所の農家さんとこ行って、みんなでそうなんですよ、機械じゃなくて、手で、手で、手でやるって。<laughs> すごい手い痛くなるやつですね。でも小学生だったんで、そこまでは。<laughs> 元気元気いっぱいでしたけど。そうなんですよ。そうなんです。そうなんですよ。楽しかったですね。収穫もお手伝いして、お米も食べました。うん、そうなんですよ。はい。そうなんです。
そう。 ほお。 ほお。 うそ。 すごいじゃん、すごいじゃん。 すごいじゃん。 手で？手で？嘘、あの、腰腰が痛くなりそうなやつでしょ？ あ、そうなんだ。 ああ、まあね、子供だかんね。そっか。そっかそっか。そっか、うすごいね。課外授業すごいな。<chuckles> あ、いいね、それはね。あ、本当？そっかそっか。やっぱさあ、でも、そこでもうさあ、あんまり好きじゃない人は多分やらないよね。
うん。はい。 はい。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
だよね。 ふん。うーん。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
はい。はいはい。 そうなんですよ。そうなんですよ、本当に。そうそうそうそう、そうですね。はい。 はい。うん。